ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีมาช่วยเหรอ? คือก่อนที่จะมีเทคโนโลยีมาช่วย เมื่อก่อนจะเป็นอะไร ไอ้พวก Post-it อะ เขียนแล้วก็มาแปะตามหน้าจอคอมอะ
อืม อ๋อ อ๋อ ก็จะเป็นแนวนั้น อ๋อ ๆ เข้าใจ เออ ๆ ๆ อืม
เออ ใช่ ใช่ คือแบบมันจะมี Short note ใช่ไหม ที่เราต้องการน่ะ แล้วแบบเราก็โน้ตใส่ Post-it แล้วก็แปะไว้ที่หน้าจอคอมเลยแบบเพื่อไม่ให้เราลืม อะไรอย่างเงี้ย เออ แต่ แต่พอมันทำอย่างงั้นเยอะ ๆ อะมัน มันรก มันรก มาก
อืม เออ ทุกสิ่งทุกอย่างก็เขียนใส่กระดาษ เออ ๆ ๆ เออ ใช่ เพราะอันนี้ทำงานในโรงเรียนน่ะค่ะ ใน Day Care ของที่อเมริกาเนี่ย เราเลี้ยงเด็กเล็กเนาะแบบ แล้วเหมือนเราจะต้องให้ข้อมูลว่า เขากินแบบ เขากินนมไปตอนกี่โมง เขาเปลี่ยนผ้าออมกี่โมง เขานอนกี่โมงถึงกี่โมง ซึ่งเมื่อก่อนน่ะค่ะ มันจะต้องมานั่งเขียนใส่กระดาษอะ เหมือนมัน เขาก็จะมีกระดาษเนาะเหมือนเป็นเทมเพลต แล้วก็เราก็จะเติมเวลา คือทุกวัน ต้อง บางทีก็ลืมบ้าง อะไรบ้าง แต่พอ พอมันเริ่มมีแอปพลิเคชันเข้ามาเนาะ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างคือใน ในแท็บเล็ตหมดเลย แค่คลิกเดียว เออ เนี่ยอะ เปลี่ยน เปลี่ยนผ้าอ้อม เสร็จแล้วก็คลิกใส่ว่าเปลี่ยนเวลานี้ มันก็ขึ้นเวลานี้ อ่า เด็กนอนหลับช่วงนี้แล้วก็ใส่เกือบ คือมัน มันสะดวกขึ้นเยอะ แล้ว แล้วมันไม่เปลืองกระดาษด้วยอะ แล้วสามารถแบบว่าถ่ายรูปส่งให้ ให้พ่อแม่เด็กดูด้วยในแต่ละวัน ซึ่งมันก็ช่วยได้เยอะ
เออ อา ครับ อืม อา ครับ อ๋อ เออ เออ อ๋อ จริง ๆ อือ เออ ใช่ เออ เพราะข้อมูลมันอยู่ข้างบนแล้วเนาะ มัน มันยังไง เวลาส่งต่อมันส่งต่อได้ง่ายมาก ด้วย ไม่ใช่ส่งต่อเป็นกระดาษ <chuckles>
ใช่ แบบเป็น real time เออ มันเป็น เรียลไทม์ เลย บางทีเราจะ จะอีเมลไปเดี๋ยวนั้นก็ได้เลย บางคนเขาอยากเห็นแบบ เห็นรูปลูกเขา แบบว่าอาจจะเพิ่งมาวันแรก หรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็อยากเห็นว่า ลูกเขาเป็นยังไงบ้าง แล้วก็สามารถส่ง ส่งต่อได้เลยใน ในวันแบบในนาทีนั้นเลยว่า โอเค ลูกยูโอเคนะ อะไร ก็ ก็ถือว่า สะดวกขึ้นมาก ๆ อืม
เออ อ๋อ อือฮึ ครับ